Eh, insomma n dovremmo in teoria, come dire, scomparire ecco, da da <snorts> dai social.
Sì, sì, e secondo te come potremmo come potremmo a chi a chi s sta il l l diciamo fermare un po' a regolamentare una cosa del genere? Chi è? Chi dovrebbe essere? C'è una possibilità, secondo te?
Ma credo a livello a livello istituzionale, a liverno a livello comunque politico, legislativo, cioè, ehm, bisogna mettere comunque un freno, nonostante credo che ormai sia una cosa sfuggita di mano, cioè nel senso, ehm
Ah-ah. Eh. Sì, sì, ormai è un po', forse, troppo tardi addirittura, no?
Sì, secondo me non non c'è più niente da fare, ma a me viene in mente, no, l'idea comunque della tecnologia, dell'internet all'interno dello smartphone, il fatto, ehm, comunque società ad esempio che, mhmm, ti faccio un esempio, no, cioè ad esempio tu apri WhatsApp e ti dicono: "Niente, i messaggi sono criptati, io noi non li possiamo leggere, eccetera, eccetera". Questo
Sì. Sì. Ah-ah. Certo, certo, c'è era arrivata la notifica anche l'altro giorno.
Eh, eh, questo chiaramente insomma noi ci crediamo, <chuckles> ehm, eh, però boh, nel senso chi lo sa, nel senso chi detiene comunque la la la
Sì, sì, sì. Anzi non c'è una verificabilità di questi claims, no, no, assolutamen
Eh, chi detiene comunque queste società in realtà ha un potere gigantesco. Ehm, poi se lo vuole utilizzare un giorno è un altro discorso; però, insomma, mhmm, la nostra vita è cambiata molto rispetto a 10, 15 anni fa e siamo, secondo me, molto, come dire, mhmm, <tsk> ehm, in in u in un precario equilibrio perché ecco un un blackout, un un evento magari che, ehm, insomma, causa in realtà problemi enormi, oggi. Noi oggi ormai dipendiamo da certi strumenti, ecco non possiamo farne a meno.
Ah, ah, ah. Sì. Sì. Sì. Certo, certo non Sì, sì, sì, sì. Eh, certo, certo.
Eh, e questa dipendenza ecco non sono come a cosa ci porterà onestame
Eh sì, sì, ehm, non so, fino a che non ci sarà un grosso evento distruttivo, uhm, n non lo potremo sapere. E forse ci forse con un co co sì, con un forse con un grosso reset forse c'è una speranza di di creare una società un po' migliore, ecco. O, ehm, perché una presa di coscienza, mhmm, entro i 100 a i prossimi 100 anni non la vedo, anche perché sembra che si vada sempre nel peggiorare, quindi, ehm
E io, uhm, credo anche molto in questo. <chuckles> Sì. No, no. No, no, no. Anch'io credo come te in un evento catastrofico. Cioè, ehm, da un lato ci spero, dall'altro insomma, ehm, mhmm
Eh. Eh. Eh sì, e certo, è sempre così, è la dualità della cosa, che comunque sia, anche perché non solo la tecnologia, ma stiamo anche dando potere e s soldi a a una poca élite di persone terribili. Quindi è di è difficile che poi le cose cambino dal, mhmm, sì, sì beh ma in questa maniera
Sì. Esatto. No, no, no, al di là di una presa di coscienza della popolazione, diciamo poi siamo abbastanza inermi, eh, quindi sì, s ma dai speriamo bene per il futuro e <laughs>
Eh, eh. Dai, bisogna essere ottimisti. Grazie per questa chiacchierata, ci sentiamo alla prossima. Stammi bene. C ciao.
Grazie a te. Ciao, ciao, ciao.

Sì, guarda, ehm, non non mi mi a livello di preoccupazione non mi preoccupa più, perché ho perso le speranze onestamente. Ora, se mi dici che anche a fare le analisi vendiamo i dati, questa è una riprova insomma de de siamo in un punto di, ormai da questo punto di vista, di non ritorno, no, ehm, quello che nel mio piccolo faccio, è cercare magari di mantenere dove è possibile l'anonimato, specie online, ecco.
<chuckles> Eh s Sì. Sì. Sì.
Ehm, che poi la cosa grossa che mi preoccupa, non è il fatto tanto di dare solo questi dati, perché comunque non è che abbia chissà cosa da nascondere, ma sono i vari, ormai abbiamo già visto più volte anche al telegiornale o online, di queste aziende che poi si perdono o si fanno rubare questi dati, che poi vengono, no, usati in maniera malevola insomma, nei vari data leak e quant'altro. Non so te che ne pensi.
Mh-mh. Sì. Sì. Certo. Mhmm, mh, mh. Assolutamente. Esa eh, è proprio questa poi la gravità, il fatto che comunque poi non sappiamo in realtà, mhmm, i nostri dati, cioè vengono prima, uhm, insomma, ehm, presi ecco da questa da questa da questo sito, da questa azienda che poi possibilmente vengono vendute ad altri; cioè mhmm, in generale tutto questo circuito cioè, noi ormai siamo consapevoli del fatto che, comunque già stesso navigare su internet, o avere un social vuol dire comunque vendere <chuckles> la nostra identità.
Eh, sì. Esa Sì. Sì. Sì, dal momento che hai uno smartphone sei spacciato, e hai un PC.
Esatto, cioè, mhmm, esatto, cioè non possiamo non possiamo però, la cosa assurda è che, eh, non so, io ho visto la nascita di internet, eh, io non so ecco tu quanti anni ha eh. Ti ti ricordi com'era inizialmente? Cioè tu era un mondo libero, nel senso, tu entravi, insomma, per cercare qualcosa, era un mondo dove potevi scaricare eh, esatto. Cioè oggi in realtà internet non è assolutamente gratuito, per come viene inteso, cioè tu apri una pagina, e stai comunque cioè loro ti garantiscono quello che cerchi, ma tu s nel frattempo stai vendendo comunque diversi tuoi dati, quindi poi in realtà non c'è asso eh, a tal volta anche l'anima, eh, insomma. E non c'è assolutamente nulla più di gratuito su internet, ecco, mhmm
Sì. Ah-ah anch'io. Sì, sì, sì. Certo. Libero e piuttosto anonimo insomma, n nei limiti, ovviamente, di una rete. Mh. Sì. Certo. Sì, l'anima. <chuckles> Sì, sì, sì, eh. Mhmm, sì, no, è una violazione continua della privacy, ma poi non c'è neanche un'alternativa, ma anche soltanto i cookies che ti tracciano. Ogni sito ti mette questo questo cookie che ti traccia i tuoi i tuoi comportamenti online, per poi venderti prodotti ad hoc, a seconda dei tuoi abitudini, no?
Sì. Sì. Sì. Sì, il fatto che tu venga bombardato costantemente da annunci, da da questo, da quest'altro, insomma, ehm, diventa un po' difficile.
Ehm Sì. Sì. Mhmm, non non so te poi, se se se ricevi ogni giorno 2, 3 chiamate, dai vari call center, uhm, eh.
Fortunatamente guarda, non voglio dirlo, ma è tipo 1 settimana <chuckles> che sono che sono riuscito in qualche cioè, non so nessuno mi sta contanda contattando stranamente, ecco.
Ah-ah. Ah ecco, ecco.

Ciao.
Ciao buongiorno, come stai?
Tutto bene, tutto bene tu?
Tutto okay, grazie.
Guarda, mhmm, facevo una riflessione ieri, perché sono stato ecco da mhmm, a raccogliere cioè a prendere insomma le analisi del sangue, ehm, analisi del sangue che ho dovuto pagare perché comunque, ormai insomma la l mhmm, la regione non paga più certe certe analisi, nonostante erano analisi molto semplice. No, la cosa divertente è che sì, sì, sì tutto bene, la cosa divertente è che a fine pagina, c'era scritto che, ehm, i miei dati verranno comunque raccolti a fini, ehm, informativi da parte di alcune aziende X. Ecco, io mhmm
Eh. Ah-ah, ah-ah. Okay. Certo. Eh, spero tutto bene. Ah-ah. Ecco. Okay, pure all'ASL, ora si si danno i dati. Mh, <chuckles> non m'ero mai accorto.
ma eh guarda, io mi mi chie mi chiedevo, ma, ehm, insomma io non è che ho prestato il consenso, o in generale mhmm, somma io ho comunque pagato delle analisi e allo stesso tempo queste analisi vendono vengono, vendute vengono
Ah-ah. Certo. N no non ti basta pagare, ma devi vendere tuo malgrado, anche i dati in tuo possesso.
Cioè eh, questa cosa ecco mi mi è sembrata un po' assurda, perché noi su internet in qualche modo ehm, in qualche modo legittimiamo comunque ecco aziende varie, a a a a a prendere i nostri dati. Non so tu cosa ne pen cioè è un qualcosa che ti preoccupa in generale?
Sì. Certo.

Mah, a me la cosa che risulta assurda poi è che non ci sia, mhmm, <tsk> ehm, non ci sia più legge, nel senso che comunque cioè, non lo so, io ormai interpreto tutto come una ma grande grande truffa, no. Cioè, mhmm, in generale, mhmm, sì, cioè non c'è niente che ti dica che che ciò che leggi, che ciò che che verifichi, e cioè sia vero, sia autentico, perché poi in realtà, mhmm, non so, io ormai internet la con la concepisco come una mega truffa, ehm, a cui comunque poi regali, presti qualcosa, cioè nel senso anche, ehm, più più o meno consapevolmen
Sì. Sì. Sì, sì, è un mondo selvaggio. Sì. Sì, sì. Ah-ah. È è tutto un vettore per v sì, sì, sì, sì. Sc eh, no, no, scusa vai avanti, non ti volevo interrom
No, no, no, pensavo al fatto che comunque noi anche allora per chi è consapevole, diciamo, facciamo questo ragionamento, poi c'è tutta quella parte sommersa di gente che non si rende assolutamente conto di quello che fa, nel senso che <clears throat>
Assolutamente, è la grande ma stragrande maggioranza.
chi ad esempio modifica, non so, le proprie foto con l'intelligenza artificiale e quindi sta praticamente dando le sue immagini a quel programma, a quell'azienda, cioè, ehm, insomma, mhmm, poi in realtà il funzionamento di internet si basa su questo, un dare e avere, solo che
Ah-ah ah. Certo, certo, certo, certo, assolut Assolutamente. Sì, sì, sì. Il grosso, diciamo, del del dello del cambio, no, è stato con il l'avvent dal momento dei social media insomma maggiori, siamo diventati dei dei prodotti noi per per internet. Quindi ci vendiamo praticamente, mhmm, ehm, al miglior offeren o al peggior forse offerente, <chuckles> e non e non c'è neanche nessun m meccanismo, no, di tutela da parte di nessun ente. Questo è anche un po' è un po' grave secondo me, perché ormai
Sì. Eh, sì. <chuckles> Eh, è il prob il problema, sì, il problema dimmi, scusami, scusami. Vai, vai.
Eh no, perché non potevo capire all'inizio, no. Tanto comunque sia n noi non pensiamo mai in avanti, quindi è sempre una reazione. Capisco all'inizio di internet, ma ormai, insomma, siano più di 30 anni e u e non vedo che si faccia molto a riguardo.
Certo.